Allora, toglimi questa curiosità. Quale hobby ti fa un po' dimenticare, ehm, il tempo, o uhm, o comunque qual è il tuo hobby prediletto?
Allora, io c'ho diversi hobby, alcuni abbastanza, ehm, strani o esotici se vogliamo chiamarli così, per il mio hobby preferito, che è quello che sicuramente mi fa dimenticare il tempo e letteralmente vola, vola quando ci sono appresso, è il mio hobby di giocare ai videogiochi, assolutamente sì.
Okay. Dirittura? <chuckles> Okay. P ehm, che genere? Se posso chiedere.
Allora, questo varia, dipende <chuckles> dal periodo, che a volte preferisco certi giochi, a volte un altro genere, poi dipende anche con chi gioco, perché io spesso gioco, cioè o da solo oppure più frequentemente con la mia ragazza, che ci vediamo e giochiamo online, okay, quin quindi di conseguenza il genere varia anche proprio se il gioco è cooperativo, non cooperativo, generalmente però diciamo che il gioco che ci piace per la maggiore sono i i giochi di ruolo, quelli ad ambientazione, chiamiamolo un po' fantasy, quindi non so dove c'è il tuo personaggio, la classe, ehm, devi salir di livello per sbloccare le abilità, poi vai, e esplori la mappa, ehm, un po' come ti pare, i boss, i nemici, quindi questi giochi di questa categoria qui, sì.
Ah! Okay. Okay, conosco. Ma come mhmm, cioè secondo te qual è stato il momento in cui ti sei reso conto che, uhm, ehm, questa passione era diciamo prorompente?
Allora, ehm, da da subito. Praticamente da quando l'ho scoperto, ovvero quando ero un bambino di 6 anni, okay, ed è stato diciamo una scoperta un po' per caso, perché all'epoca i miei genitori, ehm, avevano comprato u il PC per loro, il lor il loro primo PC, quelli grossi dei primi anni 2000, a tubo catodico, schermo quadrato che quelli ehm, quelli vintage, bene, e in abbinato a questo PC, quindi i in bundle, insieme, era inclusa anche una PlayStation 2 che però ai miei genitori non interessava, cioè nel senso a a loro vo loro volevano il PC, poi hanno scoperto dopo che c'era anche la questa PlayStation 2. Benissimo, e quindi si può dire che una PlayStation 2 è entrata, ehm, casualmente in casa nostra, okay? Bene e quindi allora, ehm, una volta dentro mio padre ha detto: "Dai vabbuò, proviamo, vediamo che cos'è, di che cosa tratta." Dentro la PlayStation 2 c'era già installato un gioco, che si chiama Ratchet& Clank, e da lì da quando l l l l'ho giocato e ho ho subito vice m'è subito partita la passione sfrenata per i videogiochi perché pe il concetto di guidare un personaggio, controllarlo all'interno di un mondo virtuale fatto di fantasia, mostri, poi Ratchet& Clank era particolarmente bello perché eri in gioco in cui sei un ranger galattico che esplora pianeti, spara a cattivi, astronavi volanti, era bellissimo. Quindi, insomma, fin da subito son rimasto stregato e da lì in poi non ho più abbandonato questo hobby.
Okay. Okay. Mh-mh. Ho presente. Ah, cavolo! Okay, li conosco. Poi c'è anche da dire questo, che la mhmm, quando si è piccoli effettivamente avere a che fare con videogiochi o materiale che ti fa entrare in un mondo diverso, come che ne so fumetti, libri, eccetera, ehm
Verissimo.
letteralmente t cioè, non letteralmente, metaforicamente ti apre un mondo e, ehm, da lì in poi c'è l'effetto nostalgia no, perché comunque tu avrai sicuramente dei giochi, o comunque qualcosa, che ti riportano a quelle sensazioni di Ratchet& Clank
Sì.
uhm
Esatto, ehm, praticamente, cioè q Ratchet& Clank non posso dire che è il mio gioco preferito in assoluto a livello di meccaniche, di gioco, difficoltà e tutto il resto, però è sicuramente il gioco a cui sono legato di più emotivamente, tant'è che infatti per fortuna è è un gioco che, diciamo non è stato abbandonato, ma che continua a uscire ancora oggi, esce un nuovo capitolo ogni 5 anni più o meno, quindi ormai è da più di 20 anni che esiste e quando esce io me lo compro subito, all'istante, non mi importa se è bello, se è brutto, se costa tanto, poco, dura troppo, poco, io lo compro lo stesso perché per me è proprio un rivivere la mia evoluzione dal videogiocatore che è partita da quando avevo 6, 7 anni.
<chuckles> Beh sì, poi comunque, ehm, è bello che sei riuscito a mhmm, a trovare qualcuno che condivide questa passione, che soprattutto con cui viverla come passione. Perché magari che ne so, uhm, anche solo dire: "Trovo una ragazza che gli pia le piacciono i videogiochi." Come come se come se fosse, no, una cosa <chuckles> facile sì. Ehm
Facile, <chuckles> facil n facile, sì.
però magari trovare anche qualcuno che è disposto a dare quel tempo e viverlo con te per questa passio cioè, per condividere questa passione, è tanta roba.
Assolutamente sì. E per me è fondamentale, tra l'altro ho la fortuna di non solo aver trovato una ragazza che piacciono i videogiochi in generale e che lei stesso lei stessa ci gioca volentieri ma abbiamo anche praticamente gli stessi gusti in termini di giochi, quindi per noi da questo punto di vista è fantastico perché hai entrambi, per esempio adoriamo tantissimo una serie di giochi, Monster Hunter, e quando insomma abbiamo scoperto che a entrambi piace 'sto gioco bellissimo anche perché Monster Hunter è un gioco perfetto per la cooperativa e quindi insomma, ci ha permesso di anche di conoscerci, perché noi poi ci siamo conosciuti anche giocando online.
Mh-mh. E poi la mhmm, cioè, mhmm, raccontami un po' come come è stato questo incontro
Intendi con la con la mia ragazza?
all'inizio? Sì, se posso chiedere. Oka
No, sì, sì, certo. Ah niente, cioè ci siamo conosciuti online, sapevo lei aveva la descrizione che gli piaceva giocare a giochi come Monster Hunter e caso vuole che anzi questo è interessante è che io, ehm, avevo iniziato a giocare Monster Hunter ma dopo circa anzi 1 o 2 settimane prima di conoscerla l'avevo, tra virgolette, "mollato" perché mi sembrava troppo complicato da capire okay, e lei mi ha praticamente spiegato tutto, cioè m'ha fatto da guida all'interno del gioco come: "Usa quest'arma, i mostri c'hanno le varie debolezze, le armature fan così, le abilità." Eccetera, eccetera. Mi ha spiegato tutto e da lì insomma poi è na cosa è nata cosa, ci siamo appunto conosciuti meglio, spiegato cosa ho fatto, dopodiché è arrivato insomma il primo appuntamento e tutto, e adesso arriviamo col fatto che ci ehm, ogni sera pratic cioè, non ogni sera ma guas spesso, quando abbiamo la serata libera ci vediamo e giochiamo insieme.
Mh-mh. Che bello, bellissimo! Ehm, ma, ehm, qual è secondo te la, mhmm la dinamica di un gioco che ti spinge a dimenticare il tempo. Cioè, secondo te è il farming? Cioè il livellare tanto? O è, uhm, che ne so la s quindi la sensazione no, di guadagno, di qualcosa? Ehm, o magari è qualcos'altro? Cioè, deve avere per forza un un mondo dietro? O può anche essere qualcosa di un po' più arcade o più semplice?
Mh-mh. No, diciamo che i giochi un pelino più complessi, spesso quelli a ad ambientazione 3D, open world, sono quelli che mi fanno, tra virgolette, "passare il tempo" più velocemente perché, ad esempio mhmm, come hai detto tu bene il farming ovvero il andare a livellare, ehm, più velocemente, Uhm, pi il proprio livello per diventare più forti, effettivamente consuma molto tempo ma io lo faccio con piacere se, ad esempio, mi trovo davanti un boss che non riesco a battere e che quindi devo, tra virgolette, ehm, "impegnarmi di più" a supe per superarlo, di conseguenza sono più stimolato nel farmare, nel passare più tempo, perché so che quella cosa lì effettivamente mi farà poi, ehm, faci mi mi faciliterà lo scontro contro il boss. Quindi quando io entro in modalità farming compulsivo, leve livellamento compulsivo, lì il tempo vola. Ma ma vola anche quando, ad esempio, ci sono degli enigmi ambientali bien f ben fatti, spesso magari, ehm, enigmi in stile, ehm, storico, tipo ad esempio caccia al tesoro dei pirati, come sto facendo adesso con il gioco Uncharted, bellissimo, ecco questi giochi qui. Quindi anche risolvere enigmi mi fa passare velocemente il tempo.
Okay. Okay. Sì, sì, conosco. Okay. Io m mi rendo conto che invece sono molto più impaziente. Cioè, quando c'è un enigma o quando c'è qualcos'altro tendo magari a mhmm, a guar esatto sì, a guardare delle guide perché sì sono, ehm
Vedere soluzioni online. <chuckles> Sì.
Sì! E invece secondo te ci sono giornate dove videogiocare non ti prende o comunque c'è qualche distrazione che ti che non riesce a farti videogiocare bene?
Sì, perché allora dipende dai dai giochi che ho a disposizione. Se sono alcuni giochi particolarmente impegnativi, tipo appunto, mhmm, penso a questi GDR, come, non so, i Dark Souls, gli Elden Ring o i God of War, dove è richiesto un certo impegno per la difficoltà che ti propongono, allora io devo essere sicuro che la sera sono, tra virgolette, "fresco", che comunque dopo una giornata di lavoro ho ancora le energie per giocare, perché altrimenti dico: "No, non ce la faccio, pazienza, al se accendessi il gioco morirei fisso in continuazione, quindi me ne vado, ehm, e ci vediamo domani." Se invece c'ho anche dei giochi un po' più tranquilli, rilassanti, dove magari è più un'esplorazione tranquilla, non è tanto impegnativo, come ad esempio Ratchet& Clank che non è un gioco impegnativo dal mio punto di vista, ecco quelli li gioco più che volentieri, anche se sono particolarmente stanco.
Mh-mh. Esatto, eh. Mh-mh. Beh, che poi, mhmm, per esempio mi dici Ratchet& Clank adesso mi vengono in mente giochi che non sono magari della stessa casa di produzione, però mi viene in mente Banjo-Kazooie, Conker's Bad Fur Day, ehm, Donkey Kong 64, no, tutti i giochi dove magari part l l'esplorazione è comunque parte del gameplay ed è, ehm, divertente e e i di per sé. Ehm
Sì. Ah, anche quelli. Sì, sì. Assolutamente, sì magari quelli sono giochi un po' più semplici, perché nonostante, cioè comunque non è sono giochi, tra virgolette, "auto-win", dove vai avanti e vinci da solo per i fatti tuoi, sono comunque giochi che hanno poche interazioni, cioè il tasto per saltare, il tasto per colpire e basta, mentre i giochi più complessi c'hanno le combo e la combinazione di tasti, clicca quello per fare quello, clicca quello per fare quell'altro e quindi anche a livello proprio di interazione è un po' più complesso.
Eh sì. No, per questa cosa dell'interazione tra l'altro è interessante perché, uhm, per esempio ci sono dei miei amici che uhm, vedono le opportunità di un gioco di uhm, del dell'interazione o comunque del ehm, cioè per esempio come in Monster Hunter no, ci sono tantissime cose da fare, tantissimi modi diversi di farle, ehm, e per alcuni quest questa, mhmm, quantità, questa mole di cose da fare è quasi stressante, no, io per esempio l'ho sempre visto stressante Monster Hunter. Mentre invece un gioco come appunto, uhm, mhmm, Donkey Kong o che ne so, ehm, Banjo-Kazooie, ehm, lo vedo molto più semplice, ehm, e quindi magari non c'è questa, mhmm
Sì. È vero. Sì. Eh
questo, uhm, effetto qua.
Sì questo uhm, questo diciamo, ehm, richiesta d'impegno, ma assolutamente vero, tant'è che infatti anch'io c'ho un certo limite per quanto riguarda le l cioè la quantità di queste interazioni tipo ad esempio ia io gli MMO oppure i MOBA in stile League of Legends, questi qui non ci giocherei mai, perché per me quello son troppe interazioni, troppe variabili da considerare, troppe strategie da conoscere che cambia in base a chi hai in squadra, a chi ha in squadra l'avversario, io in questo caso no, non non ce la faccio proprio, quindi diciamo che il limite, diciamo della complessità delle interazioni, è molto soggettiva. Ci s c'è quello che magari ad esempio non è non c come dici te Monster Hunter è già troppo complesso. C'è chi è troppo complesso League of Legends e quindi somma è un livello di uhm, è un livello di sopportazione, chiamiamolo così, diverso, ma alla fine è proprio questo il bello, perché c'è un videogioco praticamente per ogni categoria di persone.
Sì. Eh, questo, ehm, è una cosa cosa veramente bella. Poi tra l'altro, ehm, mi faceva ridere, tempo fa vedevo un video di una uhm, di una vecchietta, uhm, su YouTube che parlava comunque de di Skyrim, ehm, parlava comunque del, ehm, esplorare un mondo di un videogioco come una cosa fuori dalla sua portata. Cioè, lo v ehm, doveva esplorare ogni anfratto, ogni cosa, perché comunque per lei era quasi interminabile come come mondo.
<chuckles> Sì. Eh, po poi certo, Skyrim effettivamente famoso per avere una mappa vastissima ora, ecco quello è un dei giochi in cui io non mi divertirei più di tanto, perché è troppo vasto pure quello anche un po' per i miei gusti in generale, quindi bellissimo, cioè so che è un gioco famosissimo tutto quello che volete, ma io ho bisogno magari di qualcosa di un po' più strutturato a livello di, ehm, espansione, cose da fare, tipo ad esempio Elden Ring, a che però diciamo compensa la difficoltà con dei boss che sono abbastanza tosti, ti devi impegnare lì.
Mh. Conosco, sì. Eh sì, bisogna mostrare diciamo ambizione per Elden Ring, mhmm, diciamo sì. Specialmente all'inizio. Eh, sì. Ehm, allora ti ti voglio ringraziare che è stato veramente interessante, ehm
Bisogna impegnarsi, sì, sì, sì. Bene!
soprattutto m molto condiviso.
Sì, è stato un vero piacere parlare con te anche da parte mia. Spero di risentirti presto.
Anch'i